Eh, kaya lang ngayon sa panahon ngayon nag-o-online tayo, umo um-order tayo, 'di ba? Mga pa-deliver na pagkain, minsan hindi rin natin alam, 'di ba? Kung papa'no pinrepare yung pagkain. So Mm, napaka-gandang topic.
Opo. Oo. Maraming salamat po, ha. Oo sala Mm, magandang paksang pinag-usapan, oo, magandang kuwentuhan talaga 'to, oo nabitin nga po ako, eh. <chuckles>
Marami d Oo nga, eh, maganda pala 'to. Hmm. Hmm, pero next time puwede namang i-tackle ulit, puwedeng piliin ulit. So, ayun Ma'am magandang hapon ulit, magandang hapon at, ah, God bless. Ingat po, salamat Ma'am sa tawag.
Opo, mm. Maraming salamat po! Mm, maraming salamat. Mm, ingat.